Ừm, mình hiểu rồi, mình hiểu rồi. Vậy thì ví ví dụ như vậy đi để mà chuẩn bị cho một cái buổi học mà nó hiệu quả như vậy, thì trước buổi học là bạn bạn làm gì nè?
Ừm. Trước buổi học mình sẽ cố gắng sắp xếp ờ, hông, hông phải sắp xếp mà là mình sẽ lên cái kế hoạch, mình lên cái mục tiêu học cho hôm nay. Ví dụ như là mình phải làm được, ờ, mấy bài, ờ, năm ví dụ như là 5 bài toán nè, rồi học, ờ, thuộc 10 từ vựng, 20 từ vựng nè, rồi làm thêm mấy trang sách nữa. Đó, đại khái như vậy thì mình sẽ cố gắng mình đặt ra mục tiêu cho cái buổi học hôm đó và sau đó mình yeah.
Ừm. Ờ. Ghê vậy! Wow! C tại vì ừm, tại vì mình thấy á cái mục tiêu của bạn đặt ra rất là nhiều luôn á nha, chứ hông có ít đâu.
Ừ, thì đúng rồi. Tại vì bình thường mình sẽ cố gắng một buổi học của mình, mình sẽ học không phải là 1, 2 tiếng mà mình sẽ học ví dụ như cả buổi luôn á, thì mình cái cái cái cái cái sức tập trung của mình nó sẽ tốt hơn là mình học lắt nhắt, lắt nhắt. Đó là bản thân mình thôi nha.
Ừm. À! À! Vậy là vậy là bạn sẽ tập trung hết cho một buổi luôn lồi không học lại nữa, chứ hông chứ hông thích cái học là lắt nhắt, lắt nhắt, lắt nhắt, bạn là đường dài luôn. Ờ, vậy thì th th theo mình nha, thì cái đó nó rất là mệt, tại vì bạn bắt não bộ của mình phải tập trung trong một cái khoảng thời gian rất là dài, đúng hông? Vậy thì sau buổi học đi, sau buổi học thì bạn, ừm, làm cái gì để mà mình hồi phục được, hồi phục được sau một cái, ơ, như vậy?
Chuẩn. Đúng rồi. À, thực ra Ra thực ra thực ra thì cũng thực ra thì mình tuy là mình học một lèo như vậy á, nhưng mà mình sẽ, dạng như là, chia nhỏ thời gian ra, ví dụ như mình cứ học nửa tiếng mình nghỉ ba năm phút nè, mình sẽ học mình bấm giờ á. Thì mặc dù học một khoảng thời gian dài nhưng mình chia nhỏ nó ra từng hiệp, từng hiệp một thì mình nghĩ là nó sẽ đỡ mệt hơn. Còn
Ồ! Ừm, rồi ờ, hay nha. Đó là cái, à, cái phương pháp, gọi là, vừa ngưng vừa nghỉ, đúng hông? Chúng ta tập trung một chúng ta tập trung dài và chúng ta nghỉ tầm 10 phút xong chúng ta tập tập trung tầm 30 phút, đúng hông? Ờ. Nhưng mà sau mỗi buổi h ờ, sao sao? Bạn cứ nói tiếp đi!
Đúng rồi. Chính xác, chính xác luôn. Còn nếu mà mình Đúng rồi. Ý mình là sau một buổi học thì chắc hẳn ai mình cũng cảm giác rất là mệt mỏi thì mình nghĩ á, tốt nhất là nên nghỉ ngơi, làm một cái điều gì đó mà khi làm cho não mình nó không có phải suy nghĩ quá nhiều, ví dụ như là mình xem ti vi nè, mình, ờ, xem phim hay là mình nghe nhạc, hay là mình đọc sách, mình thư giãn đầu óc.
Đúng rồi. Ừm. À. Ừm, có nghĩa là l có nghĩa là làm những cái làm những cái nào mà khiến cho bản thân mình thư giãn, đúng hông? Làm cho bản thân mình không có còn, gọi là, ờ, quá nặng nề về học tập hay là về cuộc sống nữa, đúng hông? Đó, nhưng mà đây, mình mình lại thắc mắc một cái này như thế này, đó là một cái ví dụ như một cái buổi học nó vui vẻ về tiếng Anh thì là như vậy, nhưng mà lỡ đi, lỡ khi mà bạn gặp một cái môn khó nè, xong một cái khối lượng bài tập rất là nhiều luôn thì bạn có một cái điều chỉnh nào cho cái cái buổi học tập đó hông?
Đúng rồi, chính xác. Đúng luôn, đúng rồi. Ừm.

À, mình có máy tính chứ, tại vì á mình bản thân mình có một cái nguyên tắc đó chính là bình thường trên máy tính mình sẽ không có đăng nhập bất kỳ một cái mạng xã hội hay là bất kỳ một cái phần mềm hay là một cái trang web nào mà để tiêu thụ nội dung. Nên là trên máy tính của mình nó giống như là một cái nơi để mà mình 100% làm việc, thậm chí chơi game mình cũng không có chơi trên cái máy tính làm việc hiện tại của mình luôn.
Ờ! Không ờ, hay nha! Ờ, vậy thì đúc kết được từ bạn đi thì có khi mà chúng ta bị, ờ, xao nhãng bởi một cái gì đó thì tốt nhất là mình nên tắt nguồn đó luôn, không ờ, tránh xa nó luôn. Ừm, mình thấy những cái mẹo mà bạn đưa rất là hay nha. Nhưng mà vậy thì lại có thêm một câu hỏi nữa nha, có thêm một câu hỏi nữa là trong một cái quá trình học dài như vậy mà bạn phải re nhiều như vậy, có bao giờ bạn bị khi mà bạn bị xao nhãng bởi những cái thông tin research hông? Tại vì sẽ có những cái thông tin nó nằm trong sách và có sẽ những có thông tin nó nằm trên máy tính, mà lỡ mình lên máy tính xong mình ngồi mình search, search xàm xàm xong lỡ cái mình quên luôn, mình mình hông đọc trong sách nữa và mình hông còn tập trung 100% nữa, có bao giờ bị như vậy hông?
Mình nên tránh xa nó, đúng rồi, mình nên tránh xa, càng xa càng tốt. Ừm hứm. Ừm hứm. <sniffs> À, có chứ, đôi lúc á mình cũng ví dụ về một cái chủ đề A, mình có sách, mình có tài liệu ở đây, mình nghiên cứu nhưng mà mình lại muốn thêm thông tin về cái chủ đề đó chẳng hạn. Thì mình tìm trên máy tính của mình, nhưng á, nó lại lôi ra cái chủ đề B, chủ đề C mình thấy nó hấp dẫn quá, mình sẽ mình sẽ, gọi là, cuốn theo cái dòng mà mình đang, gọi là, mình đang muốn tìm hiểu về cái chủ đề B, chủ đề C đó. Thì thực sự mà nói cái việc tránh khỏi cái cám dỗ này nó chỉ nằm ở bản thân của mình thôi, tại vì mình không thể nào, mình không thể nào cản được cái sức hút của cái <laughs> những cái chủ đề đó.
Ừm. Ờ! Đúng rồi, đúng rồi, đó, đó, đó là cái mình muốn hỏi đó. Ờ, vậy là nó nằm ở bản thân của mình. Vậy bạn bạn theo bạn nghĩ thì là nó nằm ở cái bản thân của mình, đúng hông?
Đúng rồi, mình chỉ cần Đúng rồi, mình phải kiểm soát bản thân của mình á, thì mình nghĩ đó là cách duy nhất.
Ừm, vậy thì hông thực sự c c những cái điều mà bạn đã chia sẻ ngày hôm nay á, mình thấy nó nó là một trong những cái mà cách học rất là hiệu quả, bạn có thấy như vậy hông?
Ừm, mình nghĩ đó là một trong những cái cách mà hiệu quả, nhưng mà đối với bản thân mình thôi. Mỗi người sẽ có một cái cách khác nhau và họ nên, gọi là, tự tìm tòi, tự tìm hiểu.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi! Thì thực sự á nha, thực sự mình cảm thấy rất là cảm ơn của bạn khi mà bạn đã dành ra một cái khoảng thời gian chia sẻ ngày hôm nay luôn, rất là cảm ơn.
Vâng, mình cảm giác rất là vui khi mà được chia sẻ những cái thông tin mình nghĩ là hữu ích đối với bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn rất nhiều.

Mình nghĩ là có, nếu mà mình tạo nên cái thói quen mình học hàng ngày, hàng ngày á, thì nó sẽ hay hơn là dồn vô một khoảng thời gian nè. Ví dụ bản thân mình đi, mình sẽ cố gắng mình phân bổ thời gian sao cho những ngày trong tuần mình sẽ rảnh buổi tối, mình học mỗi buổi tối thôi. Thì không những đến lúc thi á, mình sẽ, gọi là mình đã có kiến thức trong đầu rồi, mình chỉ cần ôn tập lại thôi. Nhì mà á mình còn thời gian mình còn thời gian rảnh vào cuối tuần mình mình làm những cái việc khác, ví dụ như đi chơi nè, rồi thăm gia đình nè.
Ừm. Ừm, mình hiểu, đúng rồi. Ừm. À. Mình hiểu, đúng rồi. Ừm, mình hiểu, cái lịch mà bạn đưa ra nó nó là một cái lịch mà, ờ, linh hoạt để mà chúng ta có thể, à, khi bài nào mà quá khó chúng ta dành nhiều thời gian một chút thôi. Nhưng mà tất nhiên là vẫn phải ôn đầy đủ dựa theo tiến trình, chứ hông phải để là một cái bài nó dồn lại rồi mình mới bắt đầu mình ôn, đúng hông? Rồi, hồi nãy, hồi nãy thì mình có nghe là bạn hay sử dụng những cái, ờ, thẻ thì những cái flash card nè để mà bạn học tiếng Anh, vậy thì bạn có một cái công họng cụ hay là một cái kỹ thuật nào để mà giúp bạn cho một cái buổi học như vậy nó trở nên hiệu quả hơn hông?
Đúng rồi. Chuẩn, chuẩn, chuẩn, chuẩn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Bình thường từ vựng á, điển hình như là từ vựng tiếng Anh mình sẽ chia ra theo chủ đề, hoặc là mình chia ra theo, gọi là, cái cái cái cái, gọi là, ừm ví dụ như từ đó là danh từ hay là động từ hay là tính từ nè, hoặc là từ đó sẽ liên quan tới ví dụ như là đời sống, hay là công việc, hay là về một cái bất kỳ một cái mảng nào đó mình sẽ chia ra, mình, gọi là, mình phân loại từ ra á, thì mỗi lần mình sẽ
Ồ! À. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Có nghĩa là mình chia theo danh mục?
Đúng rồi, mình chia theo danh mục thì khi mà học á mình nghĩ là mình sẽ liên kết được, không những liên kết được những từ với nhau mà mình sau, ừm, sau đó mình ôn tập lại á, mình cũng có thể, gọi là, mình mình có một cái sơ đồ trong đầu của mình, mình sẽ kết nối nhiều từ lại và ghép thành câu hoàn chỉnh nó sẽ hay hơn.
Ừm, chia theo danh mục. Ừm. Ừm, mình thấy là một cái kỹ thuật mà bạn mình nghĩ bản thân bạn đã tự phát triển cho mình, để mà sau một cái quá trình học như vậy thì chúng ta cũng biết là chúng ta sử dụng kỹ thuật gì, công cụ gì để mà giúp chúng ta học dễ hơn, đúng hông nè?
Đúng rồi.
Vậy thì, ừm, cho mình hỏi một cái câu nó nó nó nó cũng trực tiếp một xíu đi là bạn có gọi bản thân mình là một cái người mà dễ bị sao nhãng hông?
Mình thừa nhận, ừ, mình là một người rất là dễ sao nhãng, đặc biệt là điện thoại. Tại vì nếu trên bàn học của mình mỗi lúc mà mình học á, mình để điện thoại trên bàn thì
Ừm.
chắc khoảng 5-10 phút mình sẽ lướt điện thoại mình xem 1 lần, xem xe là mạng xã hội có gì hay, hay không nè, rồi mình xem coi coi báo đài có tin tức gì mới hay không, nên là mình rất dễ bị sao nhãng.
Ờ, bị À.

Wow! Thực ra trường hợp này mình cũng gặp rất là thường xuyên, tại vì bản thân mình mình mình học với lại mình làm việc về cái mảng kỹ thuật rất là nhiều, và cái mảng này nó sẽ đòi hỏi, gọi là, thứ nhất là nền tảng kiến thức phải vững nè, cái thứ hai là mình phải tư duy, nó, gọi là, tư duy logic á, tư duy lập luận nó phải chặt chẽ, chứ không thể nào mà thoáng được giống như các môn xã hội. Và cái thứ ba là luyện tập, luyện tập, luyện tập, phải lúc nào cũng luyện tập rất là nhiều. Nên là á
Ừm. Ồ! Mảng kỹ thuật. Ừm, đúng rồi, đúng rồi! Ừm hưm, ừm. Luyện tập. Ừm, mình hiểu.
thực ra bản thân mình lâu đôi lúc mình cũng gặp phải cái tình trạng, gọi là, học quá sức hay là làm việc quá sức, thì lúc đó cảm giác mình rất là stress, mình rất là, gọi là, mệt, mình chán á, mình không có ý mình hông có ý chí làm cái gì nữa hết, mình về mình chỉ muốn ngủ thôi.
Ừm. Đúng rồi, mệt lắm chứ! Ừm. Nhưng mà nhưng mà ừm, cho mình hỏi là, nhưng mà khi mà bạn gặp một cái, ừm, kh môn khó như vậy, một cái khối lượng bài tập nhiều như vậy, thì trong mỗi cái buổi học của mình, giống như hồi nãy là bạn nói là, à, chia nhỏ ra như vậy, thì bạn có một cái điều chỉnh gì hông? Điều chỉnh cho một cái buổi học mà nó có một cái lượng bài tập nó khó như vậy hông, nhiều như vậy hông?
Ừm. Thực ra mình cũng không điều chỉnh quá nhiều, mình vẫn cứ chia ra học 30 phút như vậy, nhưng mà mình sẽ ưu tiên mình học theo chương. Ví dụ đại đại khái là mình sẽ học theo chương, hoặc là mình học theo chủ đề nhiều hơn, thì sau đó mình sẽ dễ ôn tập hơn, đó là ý kiến của mình.
Ừm. À! Hiểu rồi, hiểu rồi, học theo chương. Ừm. Đúng rồi, mình mình mình nghĩ mình nghĩ cái ý kiến đó rất là hay, tại vì mình đã chia ra được những cái, gọi là, mục tiêu, ờ, mình cần phải giải quyết, chứ hông phải là, à, mình thấy một cái khối lượng bài tập lớn quá, nhiều quá là mình sẽ bị sợ. Ờ, vậy thì đó bạn có nghĩ là đó là một cái mẹo hay để mà bản thân của bạn không bị rơi vào cái tình trạng là, à, mình cần phải ôn thi nước rút nè, mình cần phải ôn thi nhanh vào ngày mai hông?
Đúng rồi. Đúng rồi.